À, thật ra là mình cũng có ha. Nhiều khi á, là mình cũng hay đứng lên cân để mình xem có sự thay đổi hay không. Với cả thỉnh thoảng thì mình cũng rất là hay, kiểu, chụp ảnh mình, kiểu, trước và sau buổi tập á, để mình cảm thấy là cái tiến độ nó rõ ràng hơn một chút. Đó, nhưng mà nói chung với bạn á, là, kiểu, tại vì mình thấy số cân của mình á, nhiều khi ấy nó cũng chả giảm được đi cân nào, mà nhiều lúc á, mình tập xong mình thấy mình lại còn tăng cân, cân nó còn nặng hơn cơ. Đó, với cả nói chung là, kiểu, cái chụp ảnh ấy, thì mình cũng cảm thấy như rất là bối rối ạ. Tại vì có những hôm á, mình, kiểu, tập xong ấy, nó cũng có hiệu quả, trông nó cũng, gọi là, săn hơn một chút. Đấy, nhưng mà có sang ngày hôm sau á, có khi những kiểu, nhiều lúc á, mình cảm thấy là tự dưng cơ thể nó lại, kiểu, bị phình ra. Thế nên là nhiều khi là mình cảm thấy cảm thấy là cái việc chụp ảnh á, nó cứ, gọi là, hôm này có cái này thì hôm kia nó lại, kiểu, mất cái này, nó cứ kiểu nó cũng khá là không đồng đều á bạn.
À, ô kê. Ừm. Ừm. À, cũng hơi buồn ha. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, ô kê. Ừm, ừm, ô kê. Mình hoàn toàn, à, thông cảm được với cái vấn đề đấy nhá, bởi vì cơ thể của mình thì thật ra là nó cũng có thể nó thay đổi ng ừm, gọi là, có thể ngày này qua ngày khác nó đã khác rồi, đúng không? Đó, thế cho nên là cái việc mà bạn, ờ, chụp lại và thấy nó khác như thế là hết sức bình thường thôi. Thế còn, ờ, bên cạnh đó ấy, thì mình cũng muốn biết thêm là cái tình trạng ăn uống và ngủ nghỉ của bạn thì như thế nào và bạn có gặp phải cái stress gì ở trong, ơ, cuộc sống không nhỉ?
À. Ừ. Dạo gần đây thì nói chung là mình thấy cái tình trạng giấc ngủ của mình á, thì nó cũng khá là đồng đều đi. Mình cũng toàn hầu hết là có thể ngủ trước được mười một giờ tối thôi. Đó, nói chung là ở thời gian gần đây thì mình cũng rất là cố gắng, ờ, ăn uống đầy đủ được cả 3 bữa. Đó, nhưng mà rồi nà dạo này á bạn, các thứ cuối năm mà, công việc nó rất là nhiều, nhiều lúc là mình cũng thấy rất là căng thẳng á. Nên là có những cái hôm á, bên cạnh là, gọi là, mình ăn uống đầy đủ 3 bữa đi, mình cũng rất là hay có cái thói ăn vặt này, nhiều khi á, mình lại ăn những cái món, gọi là, xiên chiên rán. Đó, xong lại còn thêm cả trà sữa các thứ vào á. Thế nên là nhiều khi mình cảm thấy á, tập bao nhiêu á, gọi là, mình ăn một hôm như thế á, nó có cuốn trôi hết đi, gọi là, mọi công sức của mình luôn á.
À, trộm vía quá ha. Ừm, ờ, cũng sớm đó. Ừm. Ừm. À, cái này cũng hơi bắt buộc nha. Ừm, ờ. Ừm.